えっと、習慣をあの、身に付けるのって、結構難しかったりすると思うんですけど
ええ。
はい。何かこう、身に付けられた習慣とか、あの、それを身に付けたコツとかって、あの、ちょっとお伺いしたいんですけど。まず、なんか、あのはい。習慣化出来た事とかって何かあったりしますか？
はい、そうはいはい。 そうですね。僕だと、運動の習慣を、あの、身に付けるようになって、結構継続して今もそれに取り組むことができています。
おお、はい。 あ、そうなんですね、凄い。運動と言うと、どういう運動ですか？
はい。 はい。そうですね。まあ、まず、こう、やっぱ健康の為とか、ちょっと身なりを、こう、綺麗に整えたりするために、あの、まあ、ちょっと体を動かして、うまく健康も保とうって思い始めたのがきっかけで、最初はランニングから始めたんですよ。
うんうん。 おお、ランニング、はい。
はい。で、やっぱり、こう、習慣を身に付ける上で一番大変なのって、始める1日目だと思うんですね。
ああ、確かに、あ、いちにちめがね、一番厳しいとか言いますもんね。
はい、こうはい。 まさしく0を1にしなきゃいけないので、今までなかったしなかったことを始めるってなった時に、ハードルはやっぱりなるべく下げて小さなことから始めるっていうのが、やっぱりまず弾みやすくするコツ。で、かつ続けやすくなるコツにもなると思います。
うん。 うーん。 あ、なるほど。スモールステップでやっていくみたいな感じですよね。
はいはい。 そうですね。ちょうど僕の場合ですと、走りに行くっていう風になった時にも、もう最初からこう、なんだろう、「頑張って3キロ走るぞ」とか「30分継続して走るぞ」とかじゃなくて、「とりあえず外に出て軽くジョギングしてみよう」で、「疲れたら終わりにしよう」
うん。うん、ふんふんふん。あ
そういう漠然と、もう、「疲れたら終わり」で切り上げるぐらいの気持ちで、軽いところから始めたんです。
あ、そうなんですね。なんか、時間とか距離とかを決められてなかったっていうことですか？
そうですね。ほんとに始めた最初の数日は全然そこは考えないで、とりあえず走って体を動かそう、で、疲れたら終わりにして帰るっていうのを統一してやってたので、なんだろう、あの、変にこう目的とか目標を目に見えて、ね、3それこそ10分走るとか、3キロ走るっていう風にしないから、こう、プレッシャーがかからないっていうのがあって
うーん。 ん。 あ、確かにそうですね、なんか目に見える目標があって、なんかあるとやりやすいっていう意見ももちろんありますけど、逆にプレッシャーになるっていうのは、確かにそうかもしれないですね。
うんうん。 そうですね。だからこそこう、最初のスタートをうまく0から1にできて、で、そのまま1週間、2週間て続けられてったんじゃないかなって、個人的に思っているんですね。
お、すごい。いちにちめはじゃあ、そうですね、頑張れたとしてもいっしゅうかん、にしゅうかんって続けるのも、また次のハードルなんじゃないかなって。やっぱり三日坊主とかはい、言うので3日目ぐらいで、ま、やめる人もいるのかなと思うんですけど、そのあたりはどうでした？
はい。で、やっぱ うんうん。 確かに。 うんうん。 そうですね。ま、やっぱりちょっと、心の迷いというか弱みみたいに、「ああ、今日ちょっといっかな、疲れちゃったしな」みたいな「今日寒いしな」って思う日もやっぱりあったんですよ。
うん。
でもなんだろう。こうちょっとずつ続けていくうちに、まあ、とりあえず外出ればなんかなるだろう、とりあえず外出ればいいかって。あの、仕事自体が、あの、インドアでずっと机に向かっているっていうのもあるので、ま、息抜きがてらまず外に出よう、っていうところから外に出ると、ま、これまで続けていたりすると、「ああ、じゃあちょっと軽く疲れるまで走ってみようかな」、「無理しなくていいからやってみようかな」っていう風に思えるようになってって。
おお。 はい。 うーん、なるほど。ちょっとはい、最初のうん。
ええ。なんで、もう無理をせずうんうん。 そうですね、スモールステップではい。っていうところでやってましたね。
無理をせず、はい。 なるほど、それもまたそうですね、まず外に出てみるっていう一歩が踏み出せれば、習慣続きやすいってことですよね。
そうですね。で、またこれを続けてくと、意外とその、疲れるまでの時間とか距離が長くなったりするんですよ。
うん。 あ、慣れてってって感じですか？うん。
はい。そうですねいっしゅうかんとか2週間、3週間経つぐらいになると、ま、10分走っても疲れなくなったり、それこそまあ、今までだったらこの距離まで、あの、息上がらずに走ることはできなかったのになあってとこまで来れたりして
お！そうなんですね。え！そ、 はい、変化が。
ええ。はい。そうなってくるとなんか、うん、モチベーションも上がってって。
そうですよね。最初や、最初はじゃあ全然走れなかったですか？
ええ。 いやもう最初全然でしたね。あの、まあ、もともと部活動とかで運動はしてたんですけど、運動しなくなってからのブランクも結構あったので、いや思った以上に体が動かなかったから、ほんとに走り始めて、何でしょうね、1キロも走んないで、「ああもう疲れちゃったわ、息上がっちゃった、帰るか」みたいにすぐ、もうほんとに始めてすぐでこう帰るようなのが続いてたんですけど
へえ。 はい。 あ、そうなんですね。 うん。 おお。 はい。
うん。でもそれがやっぱ、2週間、3週間続くようになると、全然走れるようになって。
わあ、素晴らしいですね。なるほど。なんかランニングあ、運動の中でもこう、ランニングにしようと思った理由とかって、あるんですか？
うん。 ええ。 そうですね。やっぱランニングって、こう走るのって全身運動になるので。とりあえず何か始めるにしても、全身動かせるところから始めたいなって考えたのが、一つありました。
うん、うん、うん。確かに。
あとは、やっぱりこう、家の中での仕事とか、こう、パソコンに向かって行う仕事が多いので。外に出てできる気軽な運動お金もかからずに気軽に始められる運動って考えた時に、やっぱりランニングはいいんじゃないかなって、そういう風に思ったのもありますね。
うん。 はあ、なるほど。ちょっとリフレッシュも兼ねてっていうことですよね。うん、なるほどなるほど。ちなみに、周りの方とか、ああお友達とかって、その、運動の習慣とか持ってらっしゃいますか？
あ、そうですそうです。 うんうん。 そうですね。まあ、結構大人になると、「うーん、忙しくて結局できないや」って言ってる友達とか周り多いんですよ。でもまあ、うん、私が始めるようにしてから、ま、「始めて今走ってんだよ」って言うと、「あ、じゃちょっと始めてみようかな」って言ってる友達がいたりとか。結構、家族なんかも、あの、走ってるのを見て、「あ、じゃちょっとストレッチとか、軽くやれるところからやり始めよう」って言って、自分ができるところからそういう運動を、あの、僕を見て始める人も増えましたね。
はい、そうですよね。 おお。 あ、そうなんですね。じゃあ、もう周りの方にポジティブな影響を与えられてるんですね。素晴らしい。
はい。 はい。で、また逆にそうですね、自分の周りの人が動いたりとかストレッチとかやってるのを見ると、「あ、今日もまた行かないとな」みたいな。
うん、ふん、ふん。
そんな気持ちにもなってくるんで、お互いにそういう意味では、いい気持ちでいられるのかなと思います。
おお、なるほど。そうですよね、じゃ、まあ、相乗効果も生まれて、運動仲間になっていくっていう面もありますよね。
うんうん。 そうですね。あと、この習慣を、ま、身に付けるので、今、こう思うと、いいコツになってきたなと思うのが、あの、シャワーとセットに考えてるんですよ。
はい。
シャワーとお風呂。仕事終わって、じゃあ、ちょっと軽く走ってこようって、走って、こう運動すると、汗かくじゃないですか。
うん-うん。 はい。
うん。で、そのまま、ま、ちょっと軽く汗をかいたものを、こうシャワーとか、お風呂で汗を流して、こう一日が終わるみたいな。
うん。なるほど。それははい。
そういうルーティンを作ってもってったんですね。
ああ、なるほど。それは外で入られるんですか？温泉とか。
うんうん。 あ、いいえ。勿論走って来て、あの、家に帰ってきて、家でこう、はい、入るんですけど。うん。
あ、はい、なんか家でうんうん。ああ、なるほど。 ええ、そうですか。じゃ、それが、まあ、すっきりして、ええ、もうご褒美というか、すっきりするというか。はい。うーん。うん。うん。
こう、そいはい。 うん。そうですね、やっぱ そうですね。<laughs> やっぱり、こうね、デスクワークとかだと、頭とか、こう、精神的にも疲れる時もあるじゃないですか。それを、こう、軽く走って汗をかいて、それを、こう、まあ、シャワーとかお風呂で汗を流すっていう、このルーティンにすると、上手いことはまって。
うんうん。 はい。 うーん。
うん、これ続けるとなんかちょっと走らないと、うーん、なんか物足りないなあみたいな、そんな気持ちになってったええ。っていうのも、やっぱりこう続けるコツにもなってきたかなと思います。
あ、もうそこまではい。 おお。そうですね、もうやるのが当たり前みたいな感じににまで持っていけたっていうことですよね。
うんうん。 そうですね。なんか結構、あの、先人のお話じゃないですけど、あの、やっぱどうやってこう運動を続けようかなって考えた時に、YouTube とかこうちょっとしたブログとかを見た時に、なんかすごいこう、心に来る言葉があって
へえ。 はい。 あ、はい。
みんな夜ご飯は食べるじゃないですか。夜ご飯食べて歯磨くじゃないですか。それと同じような感じでうん、ちょっとした習慣もその中に入れてしまえばいいんだ。
はい。 食べます、はい、磨きます。 うーん。
うん。今回のこの、僕の走るであれば、そう、ま、みんな1日終わったらシャワー浴びるじゃないですか。その直前の10分とか短い時間に、じゃあ走り行くかっていう習慣を、もう、そこの後の絶対行う習慣にくっつけちゃう。
なるほど。 はい。 ほう。
うん、そうすると毎日行うことだから、毎日思い出すし。で、ちょっとの時間とかハードル下げてれば、それをやるっていうのにこう、あまりこう気負わなくていいっていうのもあるから、続きやすくなる。そういった言葉もあって。
なるほど。 うん。 あ。 なるほど、じゃ、ご飯食べるとか、歯を磨くとかと同じレベルで、へえ。
うんうん。 そうです、そうです。
やってるっていうことですよね。
はい、そうですね。だからこそ、そういった感じで、あの、気軽に自分のルーティン毎日行うルーティンにあの、結びつけられるように、あの、最初は本当に小さなこと、自分でもこうできそうなことをまずはやってみるっていうのが大事なんだなって。その第一歩ですかね。それが大事だなって思いますね。
うーん、すごい。 うん、ふんふん。 なるほど、じゃ、しゅ習慣をまたあの習慣にくっつけて、えっとま、お風呂に入るっていう習慣、あのプラスすることでさらにもう日常に組み込むっていうことですよね。
うんうん。 ああ、まさしくそうですね。はい。そうするとやっぱり逃げられないじゃないですけど、こうやっぱ毎日行うことだから絶対思い出すし、忘れないかなって。
うん。 確かに。 はい、なるほど。じゃ、ちなみになんですけど、こう習慣化される上でやっぱり挫折しそうな時とかあったかと思うんですけど、そういう時って、えっと、立て直し方とか、あの、何かありました？そういう挫折したこととかって。
うん。 はいはい。 ああ。 そうですね。ま、挫折というか、やっぱりこう物理的にこう行けない時ってあるじゃないですか。具合が悪いとか、あとは台風が来ちゃったとか。
あ、はいはい。 うん、外がね、あの、天候で、はい。
うん。そうですね。そうなってくるとどうしてもこう外に走りに行きたくても行けなくなるので、じゃあ、そういった時にできることって何だろう？って、いくつか選択肢を作っておくっていうのはやってました。
あ、じゃ、元から行けない時は、あの、別のことをされてたってことですか？
はい。 あ、そうですね。それをあらかじめ考えておくと、こう、罪悪感もなくなるし、いい意味で今日はちょっと外走りに行かないで体休めたから、ああ、明日またちょっと頑張ろうかなっていう風にまた次の日以降始めやすくなるかなと思うんですよ。
うーん。 そう。ちなみにその、走りに行けない時って、おうちでどんなことされてたんですか？
そうですね、結構いくつかありまして。あの、柔軟体操、体を伸ばしたりとか、それとストレッチを合わしたりとか、あとは腕立て伏せとか体幹トレーニングとか、家の中でも簡単にできる筋トレをしたり。あとは結構 Youtube とかで検索をすると、なんか5分とか10分エクササイズみたいな動画があるんですよ。うん。ええ。そう、それに合わせてちょっとエクササイズをしたりとか。そういったいくつかの選択肢を用意しといて、その時の気分とか体調に合わせて選ぶようにしてました。
はい。 うんうん。 ああ。 ああ、ありますよね、たくさん、はい。 ああ。 うーん、なるほど。も元から、最初から、出来ない時のために準備しておくっていうのは、すごい賢い方法ですね。
そうですね。こう、その時にこう、色々だ誰やらないとこれやらないとって考えて嫌になっちゃうので「ま、もし出来なかったら、これとか出来ればいっかな」「今だったら多分これならできるだろう」って、いくつか頭の中で、おおよそでもこう、出来ること考えとくと、スムーズにこう、体も動かせるようになるかなって思います。
うーん。 ああ、なるほど。じゃ、それでもう、やらない理由を無くすみたいなこともありますよね、きっと。
そうですね。まあ、ほんとにランニングが出来なかったとしても、ストレッチとか柔軟とか、そういった筋トレが出来るようになると、ま、ほんとにサボったわけではなくて、いい意味でちょっと気持ちをこう変えられた
うん。 はい。
っていう風になって、こう罪悪感も無くなるし、まあ、運動っていう習慣自体は継続出来ているっていう自信とモチベーションにもなるので。
うーん。
うん、全然悪いこととは思わないで、こうまた次の日以降、また走りに行ったりとかっていうことが出来るようになりますね。
なるほど。 なるほど。じゃあえっと、習慣化をこう、したいけども、なかなかこう出来ない、ええ、人に向けて、何かこう一言アドバイスをするとすると、どんなことになりますか？
うんうん。 はいはい。 そうですね。まずは、とりあえず0を1にするために、始めてみるってことだと思います。
うん。 始めてみる。なるほど、はい。
うん。やっぱ始めないとその習慣って、身に付かないので、色々と悩むし心配とかはあるとは思うけど、まずは0を1にするために始める。で、その始めるにあたって、あんまりこう最初から難しいものとか、大変なものを最初からやらないで、もうハードルは思いっきり下げてといて
そうですね。うん。 はい。 うん。
それこそこう、ちょっと外に出るとか。外の空気吸って5分間散歩するとか、そんなほんとに簡単に、「え、そんなもんでいいの？」ぐらいのようなことを最初それとして始めてみる。
なるほど。
うん。それがやっぱり
うん、そのハードルをやっぱりね、あの、思いっきり下げてみるだとか、えっとできない時にええ、できない時のために選択肢を用意しておくっていう、あの、方法はちょっと考えたことがなかったので、うん、すごくあの勉強になって、あの、すごくいい方法だなって思いました。<chuckles>
はい。 ええ。 あ、<chuckles> ありがとうございます。確かにこう、塵も積もれば山となるとかやっぱ継続することがすごく大切だと思うので、こう、ご自身の中で無理がなく、もちろん体の意味でも、こう、辛くない、そういった意味で毎日少しずつ続けられるっていうことを見つけられると一番いいのかなって思ってます。
うん。 そうですね、なんか習慣化するのもあの、ほんとにたくさんコツがあるんだなと思いました。今日はあの、すごくためになるお話を聞かせていただいてありがとうございました。
はい。